Ah, <chuckles> accidenti, bella domanda. Allora il personaggio più macho che c'è in tutto Yellowstone tra l'altro è una donna, la figlia del eh, sì, una donna di una bellezza incredibile, di una crudezza allucinante e allo stesso tempo di una dolcezza disarmante, a momenti alternati.
Addirittura. <chuckles> Beh, un un personaggio completo diciamo.
Sì, e questa è cioè e questa è l è la figlia del protagonista ehm secondo me l'ha eclissato come interpretazione. Intanto sì, intanto K Kevin Costner è americano, quindi giocava in casa, Yellowstone è è è girato in Montana con un accento del Montana, Kevin Costner non ha avuto difficoltà a farlo, mentre questa, ehm, è inglese è inglese, io l'ho sentita parlare non ho r non l'ho riconosciuta perché l'accento inglese è nettamente diverso da quello americano.
Addirittura. Okay. Ah. Sì, è totalmente diverso da quello americano, è un po' più formale, è un po' più strano diciamo.
E lei Ma lei ha ha una parlata da, sia da fumatrice, lei ha ha detto di essersi esercitata ad avere la la il linguaggio del corpo e la presenza di una fumatrice forte, quale è nella nella serie, e di una fiu d fumatrice forte del Montana, quindi cioè nel senso ha fatto un lavoro su sé stessa che è di uno specifico incredibile e eccezionale, eclissa qualsiasi personaggio. Poi gli altri personaggi sono sono granitici, sono coerenti, sono fatti bene. Kevin Costner, uhm, sinceramente è nato per fare il cowboy, per cui dici vabbè ber bravo cioè nel senso, co e be
D'accordo. Addirittura. <chuckles> Certo, diciamo che si cala molto bene nella parte, ecco, in modo naturale.
M m a e Esatto. Però una una donna che ehm una donna inglese che fa la parte del della femmina alfa, ehm, con, permettimi il termine, più palle del maschio alfa più tosto lì dentro, cioè dici: "È i è incredibile". Ma non è fatto per buonismo per qualcosa, è fatto con una credibilità estrema. Perché Beth Dutton, la figlia di John Dutton è realmente un un personaggio assoluto, assoluto e estremo in ogni sua rappresentazione, nella rappresentazione di dolcezza, ha una dolcezza commovente, nella rappresentazione di di crudeltà è ehm, è è un incubo, non è una donna, è un incubo. Quindi
Capisco. Certo. Mh, capisco. Guarda, hai dato davvero una descrizione davvero approfondita e ricca anche di emotività personale, quindi guarda io ti dico che per me è stata davvero una bellissima chiacchierata e sicuramente andrò a vedermi questa serie perché mi hai contagiato.
<chuckles> <chuckles> Mi fa molto piacere e vedrai che sarà bellissima. <chuckles> Grazie.